إمم، لأ خلاص، معلش ما هو كمان غِلِط يعني، هل هو نِدِم إن هو طلّع للمُدرِّسة لسانه؟
ماشي بس يعني 2 wrongs do not make right. تمام، يعني
ال آه أ الactions have بس ماشي، لأ ثواني، ما هو الactions have consequences إفرض هي كانت شافتُه، فاهم، هي لوحدها من غير ما أنا، أنا ال
أ ده حاجة تانية خالص على فكرة، أنتِ عارفة أنتِ عارفة ده صح؟ لو هي لفِّت وشافتُه يبقى المشكلة ما بينها وما بينُه، مافيش أنتِ، جميل؟ <chuckles>
ليه، ليه حاجة تانية خالص؟ آه. أنت قصدك يعني إن أنا اللي كنت spices فوق المشكلة والَّا إيه؟ <chuckles>
أ يعني أنتِ أنتِ زوّدتِ المشكلة أوي. <laughs>
<laughs> يعني أعمل إيه بجد؟ امم، أنا بس مش عارفة هي ليه المُدرِّسة برضه كبّرِت الموضوع يعني، جابت المديرة وجابت مامتُه والموضوع كِبِر أوي، آه، ما كنتش عارفة إن هو أنا كنت فاكراه أنا كنت فاكراه هيتعاقب أكتر بس يعني. <laughs>
ما أنتِ كبّرتِ <laughs> أنتِ اللي كبّرتِ <tsk> ما ما أكيد أنتِ ما قُلتِلهاش بكل هدوء اللي هو "يا miss الراجل ال الواد اللي ورا ده طلَّع لسانُه ليكِ." بس.
لأ، أنا قُلت لها كده.
لأ، أنتِ أكيد قُلتيها وأنتِ غضبانة ومتضايقة، "شُفتِ يا مِس عَمَل إيه، آدي ده، ده، ده، دي، ده، دي، ده، دي، ده، ده، ده، ده، ده" فهي سِخنِت.
<chuckles> لأ، لأ، ما أنا أنا ما أعتقدش إن أنا قُلت لها كده، أنا فاكرة إن طلعت قُدّام وقُلت لها، أنا ما كنتش باحب أتكلم قُدّام الفصل، فكنت فطلعت قُدّام وقُلت لها لوحدها، كنت باثق فيها هي أوي وكنت باحبها، Miss سارة.
آه، تمام، تمام.
كانت حبيبتي. آمم، آه، طَب أنت احكِ لي مثلًا عن نَدَم، نَدَم عندك.
كويس جدًا، حلو جدًا.